Ähm. Ja, ich glaube aber, deswegen hören auch viele Leute auf, dahinzugehen. Weil zum Beispiel, ich habe ja auch erkannt: „Okay, wenn ich jetzt d zu McDonald's gehe, das, was ich rausbekomme für den Preis, das lohnt sich nicht.“ Und ich glaube, andere Leute merken das ja auch.
Mhm. Ne, das habe ich auch schon Ja, also, ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass ich dann mal auch auf so 'ner Radtour dann, äh, sind wir da in so 'nen Hungerast geraten, hatten richtig dann Hunger und dann sind wir zu McDonald's gegangen und dann nach 'n paar paar Hamburger, da hatten wir so ein Riesendurst, ja. Also, das war dann so salzig, da kam es uns dann auch wieder, ja, wie salzig eigentlich dieses Essen ist und und wie wie wie kurz das eigentlich nur sättigt, ja. Also, das ist ja geradezu gewollt, ja. D <scoffs> Diese hoch verarbeiteten Brötchen ja, genau, das ist ja voll in den ihrem Interesse, ja, dass
Ja. Ja, ja. Ja, genau, du sollst ja immer mehr kaufen.
dass das voll quasi die die Glückshormone im Gehirn ansteuert, ja. Mhm.